Weiß auch gar nicht, wie wie das genau das war irgendwie d die Situation war so, dass mein mein jetziger Mann, der auch, ähm, eben Vater meiner beiden Kinder ist, ähm, der hat damals das Baby von von Freunden auf'm Arm gehalten. Und das war für mich so 'n Moment, wo mir klar wurde: „Och, ich mit diesem Mann möchte ich Kinder haben.“ <giggles> Ja.
Mhm. Oh, wie schön. <giggles> Das ist ja toll. Und, ähm, ja, wie ist das jetzt heute? Also, du s das man kla hört das so 'n bisschen durch. Deine Kinder sind vielleicht jetzt auch schon 'n bisschen älter, aber du machst dir jetzt immer noch so viele Gedanken um sie?
Mhm. Schon, also sie sch sie spielen einfach bei allen Entscheidungen eine Rolle, ne, also, ähm, bei wirklich allem, du musst dir ja also jetzt, ähm, vom Alter her, die sind jetzt, ähm der Große ist 9, die Kleine ist 3. Ähm, also, die die ist natürlich schon auch noch sehr, ich sage mal, Mama-bezogen unterwegs. Ähm, äh, du machst dir halt bei allem Gedanken. Wenn du jetzt irgendwie so zum Beispiel früher jetzt mal ein äh, ein krasseres Beispiel, ähm, was j was ich jetzt heute einfach überhaupt nicht machen würde aus dem Grund. Ich habe mal vor eben, ja, als ich noch nicht Mama war, habe ich mal an so 'nem 12 Tage langen, ähm, Silence Retreat teilgenommen. Also, du warst so wirklich 12 Tage lang in ha das war ja so 'n Vipassana so 'ne Meditation, ne? Hm, und da warst du aber komplett also, erst mal warst du nicht nur in Stille, du hattest halt auch null Außenkontakt, also, musstest da auch dein Handy abgeben und so weiter. Und ich habe es geliebt und ich würde es auch heute wieder lieben, aber ich würde es nicht machen, weil ich denke: „Okay, das das kannst du nicht bringen“, ne? Da kannst du nicht irgendwie 12 Tage irgendwie in ey, so komplett verschwinden von der Bildfläche, ja.
Mhm. Ah. Oh, wow. Mhm. Mhm. Ne. Ne. Hm, ja. E könntest du vielleicht sogar, aber die Frage ist also, dass wäre ja dann man ja, ich stelle mir vor ge geistig gedanklich, äh, wäre das wirklich gar nicht entspannt, wenn man dann auch grad das Handy nicht hätte und so weiter, ne? Das das stimmt. Das sind natürlich dann echt so Sachen, die will man dann einfach nicht mehr machen, ne, so. Ja, okay.
Ja. Ja, total. Ja, ja. Und das sind so Sachen, da denkst du vorher nicht drüber nach, ne, und auch so einfach so mhm. Also, einfach so organisatorisch ist ja irgendwie alles anders, ne? Also, wenn früher ich ich bin schon jemand, der eigentlich recht spontan ist, hm, dass ich auch zum Beispiel früher mal einfach, äh, mit 'ner Freundin wirklich ganz spontan irgendwie jetzt 'n Wochenende in Barcelona oder sonst was, äh, gebucht, hätte. Aber auch so was da da das fehlt dann natürlich so 'n bisschen die Spontanität, weil du musst natürlich dann das erst mal organisieren, ja? Geht das überhaupt? Hast du jemanden, der für die Kinder da sein kann und und all so was. Also, die Kinder kommen ja in voll in den Fokus und ich meine, ich muss mal jetzt so im Nachhinein muss ich sagen, ich bin froh, dass ich mich zuvor schon sehr ausgelebt habe in gewisser Weise und auch so zum Beispiel meinen Reisetrieb schon komplett, ähm, so 'n Stück weit befriedigt hatte, ähm, weil ich's ja, weil's jetzt mit Kindern einfach einiges auch komplizierter ist, auch schon alleine wegen Schule und so was, ne?
Mhm. Die kann man vieleicht Mhm. Ja. Mhm. Ja. Mhm. Mhm.